مساء الخير.
مرحبا، إيه الأخبار؟
كلّه تمام، أنتِ عاملة إيه النهارده؟
أنا كويسة، أنت إيه الأخبار؟
أنا زي الفل. موضوعنا بقى النهارده موضوع عن الراحة. إحنا جايين نرتاح النهارده. النه النهارده ج جايين نرتاح، وعايزين نعر أحلى حاجة والله. عايز عايزين نعرف
عن الراحة. أحلى حاجة. <chuckles>
أ لو ليكِ هواية بتساعدِك آآ على الاسترخاء، أو تكوني م ممت تريّحي، تكوني مرتاحة. يعني أنا مثلًا ممكن أ م ممكن أبدأ وأقول لِك، آآ
آه. إمم. يالّا.
أي هواية بالعبها بصراحة، أي يعني أي حاجة بت بتخلّيني أحرَّك جسمي. آه. أي أي رياضة ب بان بانبسط بيها أوي بصراحة، وباحس إن م يعني الموضوع آآ بيساعدني على الاسترخاء جدًا، جدًا. آه.
أي رياضة. آه. بجد؟ طب أنت بتلعب بتلعب إيه؟
أقول لِك، الرياضة اللى أنا بالعبها، اسمها Wakeboarding. مش عارف قُلت لِك عليها قبل كده، والّا لأ.
آآ لأ.
الرياضة دي، آآ ع أنتِ سمعتي عنها قبل كده، والّا لأ؟ اسمها Wakeboarding. طب قبل لمّا أشرحها لِك أنتِ حت حتعرفيها. عارفة ال ال لمّا بيكون في مَركِب، وفي حَبل من المَركِب، وفي واحد ر راكب لابس board آآ في رِجله، وبينُط من موجة، لموجة، وبيتشقلب من موجة، لموجة.
لأ. <chuckles> آه. آه. بس المَركِب بتبقى بتشد الboard.
بالض ال ال المَركِب بتبقى بتش يعني المَركِب في حَبل منها، والحَبل ده آآ أنا بامسكه، و ولابس bo board في رِجلي. ف آآ بجد بجد بجد عايز أقول لِك الموضوع جامد جدًا. يعني
اهم. آه. WOW! طب أنا طب أنا بجد عندي سؤال بس هو يمكن يبقى technical شوية.
اتفضّلي لا لأ.
أ الموضوع بيبدأ إزاي؟ يعني أنت كنت جوّه المركب.
آه.
إزاي بتطلع تُقف برّه على الBoard.
ود آه، فاه هاقول لِك، ه ه هافهمِك، دلوقتي آآ الخطوات ال يعني ال اللي أنا باخدها، آآ، آآ، و وكمان عايز أقول لِك أنا يعني هي دي أسهل طريقة أشرحها لِك، أنا ال الرياضة اللي أنا بالعبها آآ، آآ في Park في آآ، مش بمركب، بس أنا برضه ساعات باطلع بالمركب، بس الرياضة اللي أنا بالعبها، آآ بيكون في موتور فوق متوصّل ل ممكن 7 Powers وبيلف، بيقعد يلف، بيقعد يلف، بيقعد يلف، بس تعالي ناخدها واحدة واحدة، ممكن أشرح لِك بتاعة المركب دي، بتاعة المركب أولًا بت بتلبسي الب الBoard آآ بعد كده بتنُطي في المَيّة، في حد بيرمي لِك الحبل، وبعد كده المركب بتطلع قدام شوية، لحد ما الحبل يكون مشدود على الآخر، وبعد كده لما الإنسان ي يكون جاهز آآ ال الراجل اللي سايق المركب بيشغَل المركب ويطلع بيها، و وأنا ب وطبعًا الموضوع آآ ممكن يكون صعب شوية للناس في الأول، عشان ما عندهمش ال الBoard Control عامةً، بس التوازن بالضبط، بس بجد الموضوع جامد أوي، أوي، أوي يعني نفسي تجربيه.
آه. آه. آه. إمم. أوكي آه، آه. اهم. آه. آه. آه. آه. آه، التوازن يمكن. هو هو من من شرحَك شكلُه جامد، أنا أتفرجت على فيديوهات ليها، بس أنا عمري ما عملتها.
أيوه، لازم لازم تجربيها بجد، آآ من أحسن الحاجات، من أحس أحسن الهوايات، ومن أحسن ال عارفة اللي هو Money well well spend يعني أنا مبسوط آه، أنا مبسوط إن هي دي الرياضة أنا دخلتها وبالعبها، وهي اتفضلي، اتفضلي.
آه. بجد. هي هي بتبقى غالية، بتبقى غالية؟
سؤ سؤال حلو، سو سؤال حلو جدًا، بُصي هي الرياضة دي آآ يعني معروفة إنّها غالية بس هي بجد مش غالية، يعني ب ط طبعًا لو لو على المركب ي ها هاشرح لِك، يعني طبعًا لو ع لو على المركب آآ هتبقى غالي عشان آآ الإنسان لازم يشتري مركب ومش أز مش أي مركب، لازم آآ ال المركب بتاعة الرياضة عشان تعمل موج معيّن، أنتِ فاهمة؟
آه. يعني إيه؟. <laughs> آه. أها. آه. تمام.
آآ بس المكان اللي أنا ب باروحه بادفع membership آآ في الشهر، بادفع لي ميَّة 150، و الboard آآ الboard بالboots اشتريتهم ب300$، فأنا يعني لو فكرت فيها آآ ك كأنِك بتلعبي كورة، عشان الكورة هتدفعي مثلًا هتدفعي بتاع 200 دو دولار على الجزمة آآ وممكن 100 زيادة تشتري لِك چاكيت، تيشيرت معيّنة تتمرّني بيها كده وشرابات وبتاع، و آآ ال150 بتاعة الشهر يعني هي دي اللي هتدفعيها للمكان اللي هتروحي ال ال بالضبط، فأنا شايف إن الموضوع يعني مش غالي طبعًا، بس آه يع ناس واخدين فكرة
آه آه. آه أوكي. أها. آه. اهم. آه. اهم. الmembership آه. آه يعني مش مش غالي أز أزيد من أي رياضة تانية كده كده.
أي رياضة الله ينور بالضبط، جدعة، وكمان الفكرة في ال الوحِش في الرياضة إنّها ما بت ما ما بتجيبش فلوس، يعني أنا آآ واحد صاحبي اتعرفت عليه بقى لي سنة آآ هو أحسن واحد في ال في العالم، وأنا الولاية اللي أنا فيها دي آآ فيها أحسن ناس في العالم في الرياضة دي، لأ بجد أحسن ناس فبيعملوا حاجات، آه آه بجد بجد بيعملوا بجد حاجات غريبة ف
تمام. إمم. آه. اهم. إمم. بجد واو!
آآ هم ما بيعملوش في الفلوس منها آآ ك كواحد آآ يعني مثلًا زي ميسي والّا زي كريستيانو، واحد موهوب جدًا في الرياضة أنتِ فاهمة؟ طب أنا عايزِك ان أنتِ قولي لي أنتِ إيه في في رياضة معيّنة بتلعبيها تخليكِ مرتاحة؟
امم. آه. اهم. آه، أنا حاسّة إن أنا دلوقتي ما هاقول لك بقى أنا باحب أعمل إيه عشان عشان الاسترخاء. <laughs>
آه. <laughs>
<laughs> حاسّة إن أنا مش في نفس الlevel خالص، بس آآ أنا باحب أhike.
<laughs> الله! جامد عامةً، أنتِ عارفة إن أنا نفسي أروح.
إيه؟ أنت عمرك ما رُحت الHike؟ ولا أي واحدة؟ لأ، لأ دي بقى لازم. آآ بجد يعني ال ال الطريق نفسه بالذات طبعًا آآ أنا متخيّلة المكان اللي أنت فيه، لو في طبيعة كتير آآ وهتتبقوا بتعدّوا من غابات وكده تُحفة، تُحفة. آمم أكتر الحاجات اللي أنا بجد على قد ما أنا شويّة، شويّة أنا أصلًا باخاف من المرتفعات، فدي يمكن ما هي دي دي بالضبط كان ينف يعني الحاجة اللي جات عارف أدتني بالقلم كده اللي هو م يعني إيه يعني تخافي من المرتفعات؟ أنت هتطلعي يعني هتطلعي. <laughs>
عمري رُحت Hike لأ عمري، عمري، لأ، لأ. بجد؟ ي آه. حلو، أنا نفس الكلام عامةً بس <laughs> بالضبط. <laughs>
ف فآه، بس أنا مثلًا في الأول، كنت باحتاج إن أنا أستخدم الsticks.
حلو.
علشان، كنت باحس إن هُم بيدوني توازن أكتر.
آه.
آآ دلوقتي، بقى يعني ش ممكن أستخدمها واح وأنا نازلة أكتر، لإن أنا آآ رجلي ساعات بت <laughs> بتجري. <laughs>
خلاص أنتِ أنتِ آه أنتِ بقى لِك ساعتين بتطْلعي، فالموضوع الموضوع متعب.
بالضبط. آآ و وبعدين أنا باحسها، يعني أكتر حاجة بجد بتديك بقى أنت بقى والطبيعة وتقعد تفكر، أنا Usually م ما باروحش لوحدي، يعني باروح آآ مع مع أصدقاء وكده، وباحب آخد كلبتي معايا، لإن إحنا عندنا
آه. الله! إيه الكلبة اللي عندِك؟
بلدي. كلبة بلدي. <laughs>
الله، الله! <laughs>
جِبتها معايا من مصر. آمم، لأ ما باهزرش بجد.
ما تهزريش! جامد، والله جامد، جامد.
اسمها بطاطس. <chuckles>
الله! سلِّمي لي عليها أوي. <chuckles>
حاضر. آمم، باحب آخدها لإن إحنا عندنا دببة.
آه.
بتبقى في المنطقة، فعارف اللي هو أنت بتسيبها هي بتروح تمشّي حالها، بتعمل الدوشة اللي هي محتاجة تعملها، آآ فبيبقى لحدٍ ما أمان أكتر، بس بجد استرخاء بقى، يعني لمّا تطلع بقى، فوق والمنظر وتقعد تشرب بقى الشاي السخن ده، اللي أنت شايله على ضهرك كل ده... <laughs> جامد، لسّه مش حاجة exciting زي ال زي الsport اللي اللي أنت بتلعبه.
حلو. صح. حلو لأ بيكون موضوع لأ ب بالعكس بالعكس، يعني أنا عمري ما جرّبت بصراحة عشان أقول لِك بس م باسمع من صحابي، آآ ال م ال ب بجد بين بين بينبسطوا أوي لمّا بيروحوا يعملوا Hike، أنا في ناس صحابي بيسافروا لولايات معيّنة عشان يعملوا موضوع الhiking ده وهم بيقولوا لي إن هم بينبسطوا أوي، آآ أنا شايف إن ك يعني أنا لمّا بافكّر في الموضوع
امم. آه. آه. امم.
باحسه متعب، ما ما باحسوش رياضة، عشان باحس إن هو الhiking آه طبعًا عشان يعني أنا بافكّر اللي هو يا لهوي أنا لسّه لازم أروح وأطلع وأتمشى، بالضبط، بس طبعًا من اللي باسمعه مِنّك إن أنا لازم أجرّب، أنا كده كده هاجرّب.
اللي هو إيه الhike؟ آه. هاطلع، امم. لأ، لازم لازم، وبرضو على فكرة زي ما أنت بتقول، آآ كل حاجة أك آآ يعني بقت بتخليك تشتري لها الحاجات المعيّنة، يعني الhiking برضو غالي، <laughs> يمكن مش يمكن مش غالي زي الsport دِيَّة، لكن أنا كمان الsticks كانت غالية، الshoes كانت غالية، الشنطة كانت غالية، فإحنا حرفيًا بقى ي بقينا عايشين في عالم يعني أنت لازم تت هتحس إن أنت لو هتبدأ تبقى عندك هواية جديدة محتاج تبقى set up perfectly وتجيب كل حاجة، آه تجيب كل حاجة ليها، آآ بس عارف عارف أنا فكرت في إيه دلوقتي؟ يمكن آآ مش هواية بس حاجة exciting برضو، رُحت قبل كده zip line
بالضب طبعًا أكيد. أكيد. ولازم ت ب ت لازم تصرف. طبعًا طبعًا. إيه؟ آه. الله دي دي موضوع جامد أوي، ده أنا هاحكي لِك قصّة جامدة أوي.
يالّا. <laughs>
آآ في كامب رُحته في مصر
آه آه.
مش عارف أنتِ رحتيه قبل كدة والّا لأ، بتسمعي عنّه اسمه Well Spring.
أيوه. عارفاه أنا أيوه طبعًا رُحته.. <laughs>
رُحتيه؟ عارفاه؟ ده جامد ك باقول لكِ إيه دي إ
كنتُ volunteer معاهم.
إيه ده إمتى؟ 2000 و
آآ قبل قبل أما امشي مش عارفة من كام سنة مثلًا 8 سنين كده دلوقتي.
أنتِ عارفة أنا رحت برضو بس أنا مش فاكر أنا رُحت إمتى، أنا رُحت ممكن مثلًا يكون عندي وأنا عندي مثلًا 10 سنين، اتناشر سنة 12 سنة، الموضوع من فترة طويلة.
آه.
آآ لا ده أنا هاحكي لِك قصّة تانية بقى في الموضوع ده، بس تعالي ناخدها واحدة واحدة. آآ ال همّ في ال أنتِ طب أنتِ عملتِ عملتِ ziplines عن عندهم؟
لأ إحنا كنّا بنروح ال ال الcamp ساعتها لمّا أنا كنت كنت هناك كنّا بناخد اللي هو ال الoutside camp، إحنا كنّا بنروح آآ ن نوادي كتير بس ما كناش بنروح ال الlocations بتاعتهم.
آه حلو. أوكي، طب ما أن أنا بقى يعني المكان عشان أنا رُح اللي أنا رُحته عشان كان مع المدرسة، فهو كان كان اللوكيشن نفسه
آه.
فرُحنا طبعًا، وبيت بيتنا هناك بتاع أسبوع أعتقد، ممكن خمس خمس أيّام لأسبوع. آآ، و
آه. آه.
أنا زيّك بالضبط باخاف من ال من المُرتفعات عامةً، ف آآ جينا نطلع آآ فوق، آآ طلعنا فوق عشان عشان نعمل ال الZipline.
اهم. آه.
أحلف لِك بإيه، أنا قاعد فوق نص ساعة مع الناس، و وخلاص كُلّه، كُلّه ط كُلّه طلع ونزِل، يعني كُلّه طلع ونزِل، وأنا قاعد فوق نص ساعة اللي هو طب طب طب أنا عايز أعملها بس خايف، و و وهُم قعدوا يتكلموا معايا، و ويعني والست طب أقول لها طب ممكن معلش توريني يعني تنزلي وتنزل وت و وتطلع لي تاني، وتنزل لي بالعكس، يعني مل ملبسينها باصة العكس، وملبسينها باصة يعني ان يعني هي وشها باصص على الأرض أنتِ فا فاهمة؟ يعني هُم البتاع ممسوك من ضهرها، وهي وشها باصص على الأرض. وت وت تعملُه، و وواحد تاني يع وهي تنزل وتطلع وتنزل وتطلع، في ال في ال في الآخر خالص آآ أنا أنا قُلت لهم بصوا
<chuckles> امم، بيقنعوك. <laughs> آه. <laughs> آه. آه يا لهوي بجد! <laughs> آه. آه وتنزل وتطلع.
أنا خايف ومش هاعملها، بس أنا عايز حد يزُقني.
آه، آه.
فأوّل لما طلعت، قُلت لهم عِدّوا لت عِدّوا لتلاتة وزقوني، فأنا أنا باقول هاعِد ل3 وازُق هي لأ، هي قالت لي هنعد ل3 وهنزوقك ماشي؟ قُلت لها ماشي، فقالت 1 قامت زقاني. <laughs> رُحت نا قومت نطيت بصراحة بالضبط، يعني خلا عايز عايزين نِرُوح ناكل بقى أنتِ فاهمة؟ طيّب أنتِ اح احكي لي أنتِ قبل ما أحكي لِك قصّة تانية، احكي لي أنتِ ان انبسطتِ لمّا عملتِ Volunteering عامةً والّا؟
آه. آه. <laughs> قالت خلينا نخلص بقى هيطلع يقعد نص ساعة تاني. <laughs> آآ، فWellspring جدًا، جدًا، أنا أصلًا كنت باحب بس يعني أنا ما رحتوش كطفلة، أنا كان نفسي أروحه كطفلة، بس أنا ما رحتوش كطفلة.
دي حقيقة. أ آه.
أنا رُحت على على كبير شوية، على مش عارفة 16، 17 سنة حاجة زي كده، وكنت بVolunteer معاهم في الCamps، وهم وسيف، آآ لو تسمع عن سيف برضه، كان ليهم الCamps بتاعتهم، آمم ده كنت باعمل Volunteer مع الاتنين، وبجد يعني من من أكتر ال الأوقات، اللي أنا لما بافتكرها ب يعني يمكن بتوحشني الVibes و و والأيام كانت بتبقى عاملة إزاي هناك، الصيف كان بيبقى تحفة، كان بيبقى حاجة تاني بجد. آمم
حلو. آه. حلو. حلو كلام. طبعًا أكيد. طبعًا لأ، الموضوع كان ال الموضوع بجد جه جامد، أنا لما رُحت انبسطت أوي.
آه، آه، طيب يلّا احكِ لي بقي عن الموضوع التاني.
بُصي، الموضوع التاني اللي هو أنا بانام متأخر أوي من وأنا صغير، فإحنا في ممكن تاني أو تالت تالت يوم
آه. اهم.
أنا ف طبعًا أنتِ عارفة ال ال الCamps دي بتكون ماشية على على نظام، فأنا بجد آآ فضلت صاحي آآ لس حد الساعة 4:00 ص، والّا 5:00 ونمت وصحيت بعديها بساعتين.
آه، آه. آه. يا لهوي! <chuckles>
فاحنا الكامبس دي كانت بتمشي إزاي؟ يعني كنّا بنصحى آآ بنلبس، نروح ناكل، نرجع ال الأوضة، أ نريّح شوية، وننضّف الأوضة، وأكتر آآ أوضة آآ عاملة design للأوضة يعني أكتر أوضة عاملة design للأوضة كويس، بيكسبوا بيكسبوا جايزة. طبعًا ما فيش ولا التل التليفونات هناك، ولازم ناكل أكل مفيد. فكانوا كنّا اللي بيكسب ممكن أصلًا يكسب بيبسي، يكسب شيبسي. كانت كانت حاجات إحنا الاطفال عايزينها فاهمة؟ أ على العموم إيه، آآ رُحنا أنا نضّفت الأوضة في تالت يوم، إحنا كسبنا.
آه. اهم. آه. آه، آه. إمم. اهم، اهم. آه. <laughs> آه. آه.
فرجعنا الأوضة، وهو ساعتها كان في عارفة السراير اللي فوق بعض؟
إمم. آه، آه.
آآ وأنا طبعًا كنت س رُفيّع جدًا، وصغير جدًا. فأنا لمّا رحنا رجعنا للأوضة نريّح نُص ساعة، أنا طلعت أنا ال المكان اللي كنت بانام عليه كان على الحيطة، ف طلعت فوق حطّيت اللحاف عليّا، ونمت.
أها. اهم. آه. آه.
ومامتي مُدرّسة معايا، كانت معايا في المدرسة، وهي كانت جاية الكامب معانا. آآ الموضوع ده الساعة كام يا آآ ام الم الموضوع ده الساعة كام حصل؟ الموضوع دا مثلًا حصل من 10:00 ص، 11:00
أها. آه. آه.
لحد الساعة 18:00. آآ
بيدوّر عليك.
لأ، ما لحد الساعة س ست ست ستة بالليل جات. مامتي بتسأل بقى: "هو أحمد فين؟ ه هو ف هو هو فين أحمد؟" وبعد كده ي يدوّروا، هو فين أحمد، فين أحمد، يا لهوي، يا له فتحوا أنوار الكامب كُلّها، ويدوّروا، ومش عارف إيه، وإيه، وإيه، وإيه، وإيه، وإيه. بالضبط أحمد نايم فوق. بعد كده الراجل جا لي، آآ كان اسمه اتشيتوس والله ما هانسى اسمه. جا لي، وقال لي: "يا عم أنت يا هنا بندوّر عليك، ومش عارف إيه. بس على العموم أنا انبسطت أوي من المكالمة معاكِ.
<chuckles> يا حرام <laughs> <laughs> يا لهوي! أحمد بيشَخّر. <chuckles> <laughs> وأنا كمان جدًا.
أشكُرِك جزيلًا.
شكرًا ليك، مع السلامة.
مع ألف سلامة. باي، باي.